Du hast keine Kinder. Na ja, okay, dann ist es ja sowieso bist dann eher entspannter. Ich weiß nicht, ob d also, ich hab Kinder, die sind auch 14 und 16, also, das Gröbste ist rum, ne? Äh, ist halt jetzt volle Pubertät sozusagen. Als Ki also ich
<laughs> Okay. Ja, gut, ist auch 'ne wilde Zeit, ne? <laughs>
Aber ehrlich gesagt, ich finde es ich finde es angenehmer, komischerweise. Ich bin so eine der wenigen wahrscheinlich, die ich hatte 'ne ganz krasse Pubertät und, äh, meine Kinder sind eigentlich eher das Gegenteil, die sind so eher na ja, gehen jetzt, n ja.
Okay. Ach so, okay, also du du hattest schlimmste Befürchtungen, wenn du an deine <laughs> Okay. <laughs>
Ja. <laughs> Ja, auf jeden Fall. <laughs> Ja, ne, ne. Also, ich finde es eigentlich ganz cool. Doch, das Schlimmste, finde ich, ist hinter uns. Aber, da ist man halt auch schon ganz schön wenn du Kinder hast, dann bist du hast halt nicht so viel Zeit und so, und man ist immer angespannt. Und, ja.
Ja. Ja, okay. Mhm. Ja, n gut, ich krieg's halt mit, äh, bei Bekannten und auch, äh, bei meinen Geschwistern und so oder halt auch bei Tante, Onkel, ne, oder Cousin Cousin, Cousine, ich sage mal, überall kommt man da auch mit Kindern in in Kontakt.
Ja. Ja. Ja.
Aber ich muss auch sagen, also, ich glaube, ich bin da schon in 'ner ge sehr guten Position, weil, ich kann dann halt der coole Onkel oder der coole Cousin sein, mit dem man Spaß haben kann, ne, und wenn ich keinen Bock hab, dann haue ich halt ab.
Ja. Ja, genau. Okay, das ist super. Ja, ja, okay. Ja, schön. Äh, ja, und wie sieht's aus mit Partymusik, wenn du man so richtig so tanzen oder oder ich finde ja zum Beispiel, wenn ich jetzt putze oder so, ja, dann mache ich mir am liebsten so 'ne Musik dran, die die die halt so 'n bisschen peppig ist. Wie soll ich 'n sagen, wo's abgeht halt so, ne?
Mhm. Ja. Okay, ja, ich bin da da bin ich auch so flexibel, ähm, auch was Feiern angeht. Also, ich kann relativ fast auf alles irgendwie mitfeiern. Äh, kommt halt auch die Leute an, die mit mir dabei sind. Das ist v viel wichtiger für mich.
Ja. Okay.
Muss aber sagen, ich bin halt so 'n ich bin so 'n 90er Jahre F äh, Fan.
Ah, okay. Warst du in den 90ern dann so, äh, Jugendlicher? Oder
Ja, so Kind, äh, Anf ja, so Ki ja, Kind und Anfang jugendlich so, ja, genau. Ähm
Ja, okay. Mhm. Das prägt, finde ich, auch total. Ja, ja, 90er ist bei mir auch
War irgendwie so 'ne unbeschwerte Zeit und irgendwie war auch noch alles so einigermaßen cool auf der Welt irgendwie, und
Aber 90er, ja, da erinnere ich mich an 2 mehr oder weniger große Ströme. Das war einmal so diese Grunge-Szene mit Nirvana und keine Ah Stone Temple Pilots und so, die ganzen Sachen. Äh, und dann auf der anderen Seite waren diesem diese Dancefloor-Sachen.
Ja, okay. Mhm. Love Parade. Love Parade war ja ganz, ganz, äh groß mit Dr. Motte und keine Ahnung.
Ja. Ja, genau, die ersten Techno-Sachen. Ja, genau. Also, was hat dich da dann geprägt? Beides oder oder?
Ja, beides. Ich muss tatsächlich mi bin
Ja.
'ne Zeit lang, wo ich dann 'n bisschen älter war, so in der Jugend, also von sage mal, von 15 oder 14, 15 bis bis fast Mitte 20 war ich sehr rocklastig unterwegs.

Ja, weißt dass ich ich war mal in Jamaika. <laughs> Ja. Und da waren wir auf auf so 'ner Art Konzert, Raggae-Konzert, das war lustig. Also, ist aber auch schon ewig her, ne? Äh, da waren auch Kinder auf der Bühne, ne? Die haben da einen abgezogen hier, also unglaublich. Es war irgendwie cool. Doch, das muss man sagen, war echt 'ne coole total coole Stimmung auch und so., das war lustig.
Ja, Ah, okay. Ah, super, äh, okay. Mhm. Ja. Ja, cool. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, es ist bestimmt 'n auch 'n Erlebnis, was man einfach gar nicht vergisst, ne?
<chuckles> Ja, ja, das war echt krass, ja, ja, super. Doch, doch. Ja, also klar, so, äh Ja?
Ja, wie gesagt, ich bin musikmäßig bin ich wirklich ich bin so open minded in aber dann auch in vielen Hinsichten auch, ne? Also, auch meine Reiseplanung ist ja einfach dann auch geprägt, weil ich gerne einfach alles neu entdecken möchte und alles ausprobieren.
Mhm. Hast schon viel gesehen dann?
J Ja, ich war schon so in ich glaub, knapp über 30 verschiedenen Ländern war ich jetzt mittlerweile.
<laughs> Echt jetzt? Geil. Oh, da träume ich von. Okay, super.
Ja. Äh, ist mir extrem wichtig, und ich möchte auch immer die einheimische Küche probieren. Ich möchte die einheimische Musik kennenlernen. Ich möchte, äh, alles irgendwie aufsaugen und kennenlernen und
Ja. Ja. Sag mal, warst du denn dann schon in Indien?
Ne, in Indien war ich noch nicht, ich war, äh, auf Philippinen, in Thailand, in Vietnam war ich, in, äh, ja, halt Dubai, ähm, ja, Kenia, Kapverden Wo jetzt?
Ne. Ja, toll. Ah ja, auch. Okay. Wie wie hat dir das da gefallen, in in Dubai? In Dubai, wie war das da?
Äh, durchwachsen. Klar, f also muss man mal gesehen haben, fand ich schon sehr interessant und auch beeindruckend so. Aber ich muss sagen, ich war froh, dass ich nur eine Woche da war, also die letzten 1, 2 Tage ging mir der Verkehr alles so, ging mir irgendwie auf 'n Keks.
Ja. Okay.